Oo. Ah, oo, tama naman yun. Yun nga yung s like yung sinabi ko na pa parang para sa'kin lang kasi talaga mas okey na tignan mo muna yung lugar na yun, eh. And ako yung ginagawa ko, ah, siyempre i i ah, se-search ko yan sa iba't ibang mga plataporma like, um, Google. Ise-search ko 'yan sa Google. Ise-search ko din 'yan sa iba pang mga platforms, like Facebook, TikTok, ti kasi dun talaga, 'di ba? Alam ko mag oo. Alam ko mag-a-agree ka 'di ba dito na 'andun halos nandun na lahat, eh. Kasi ma
Mm. Okey. Mm. Okey. Okey. Okey. Okey. Mhm. Okey. Madami, eh. Yes. Marami kang matututunan.
Oo, tsaka hindi ri hindi ikaw yung unang nakapunta sa lugar na yun, yung iba nakapagpi-picture na dun. So, may idea ka na kung anong itsura at tsaka kung ano yung mas magandang puntahan. Ano yung magandang puntahan sa ganitong araw, um, tama ba yung puntahan ko sa ganito, 'di ba?
Mm. True. Mm. Mm, yes. Tama, tama. Alam mo totoo 'yan. Ganyan din yung ginagawa ko talagang nagbabase ako sa mga plataporma na kung pa'no yung lalo na itinerary, ayan, dun ka kukuha kung ano yung mga puwedeng puntahan, yung murang puntahan, kung ano yung mga libre, yung mga ganun.
<chuckles> Oo. Oo, importante yun. Oo. Oo, para siyempre hindi lang ikaw yung ready pati dapat yung wallet natin handa. <laughs>
Oo. Oo, tama. Pero alam mo ang problema ko kapag nagta-travel, alam mo medyo mahina ako sa mapa. Naku.
Ano? Ay talaga? Nag pero 'pag nagta-travel ka mag-isa ka lang ba? Kasama mo ba yung ano mo?
Mm.